はあ、そうですね。ま、政治のこととはちょっと違うんですけど、その、結局お互いが殺し合うので、その、しかも、あの、ま、それ題名がアムステルダムなので、あの、オランダのアムステルダムその、えっと、えっと、自殺を合法的に、その、安楽死できるっていう、その、法律に引っ掛けて、2人とも毒を盛るんですけど、あの、ま、だから、ひそう、アムステルダム、そうです、あのそう、あの、安楽死が確か認められていてっていう、結構、合理的な考えでそう、すなってる国ですね、あそこは。確か。はいはいはい。
あ、はい。 ええええ。 はい。 あ、はあ。 はい。 へえ、そういう国なんですか？合法的にオッケーなんですね。 え。 あ、そうなんですね。その点も日本とは違う考え方ですよね。
はい。あ、そうです、もう日本とは全然違いますね、それは。はい。日本日本だとあれですよね、あの、ほ例えば、あの、病院の先生とかが、こう、患者が、しんどい、苦しいって言って、あの、それでこう、す殺してしったら、それが、その、殺人になっちゃうので、もう、それとは全然違いますね。だからうん、うん。ま、はい、なんで、おま、そオランダは凄い合理的な国なんですけど、ま、その、合理的な国に行って、お互いを殺すっていう、その、殺人なので、決して、その、あの、だから、あの、なんですか、あの、その、それが、あの、すごくポジティブに描かれてるわけではなく、で、その、人間の、その、こ感情の、こう、こ怖さと言いますかその、そう、だから、ひ凄く人に対してシビアに書かれてる小説だったので、それ読んだ後、も、お人間怖っとか思っちゃっそう、だから凄いなんかはい、あの、なかなか、それ読んだ後は結構、はんをなかなか、怯えましたね。
なるほど。 はい。 え。そうですよね。 はい。 <chuckles> ええええ。 はい。 ええ。 あ、はあ。ええ。 うん。 ああ、なるほど。じゃあ いろいろ人間を、み見る見方が変わりましたか？もし、あ、真面目に見えてる人も、この人も真面目そうに見えるけ実は裏では違うんじゃないかとか、そういうちょっとしたことを感じますか？
はい。はい。そうですね、なんか。うん。うん。 そ、そうそうそう。しかもなんか、そのはい。うーん。いや、感じますね。あの、にその、やっぱ、あの、結局その、イアン・マキューアンの、結構、その、見方視点っていうのがすごく、その、切り切りきゅくちが、やっぱ激しいとか、鋭いので、だから、その、いいあ、そう、2人って元々善人なのに、ちょっとした感情のもつれ合いそ、だから、結局不倫とかそういのも絡んでいて、ちょっとそういう、あの、感情がこう、入れ入れ違っただけで、お互いを殺すまでに憎しみ合うみたことが、あの、非常に自然に書かれてましたので、あの、人間ってこうあ、そう、自然に書かれてました。だから、も、人間ってこうなんだって思うと、とても怖かったです。はい。<chuckles>
はい。 へえ、ええ。 はい。 ええええ。 はあはあはあ。 あ、ははん。あ、自然なんですか？それが。うん、ふん。へえ。 なんか、そういう小説読むのは好きなんですか？
はあ、どうでしょう、私、ああ、イアン・マキューアンの小説、他にも読んだことあるんですけど、あの、これだけ怖いイアン・マキューアンのその、書き方が怖いなと思ったの、初めてだったので、あの
はい。 あ、他の小説は怖くないんですね。